آه يعني أنت شايف اللي هو كل واحد يركّز في الجانب الخاص ف بيه وي اللي بيّبرع فيه كده زي ما بيقولوا، مش أي حاجة اتشهرت يحاول فيها، عشان يمكن ده فعلًا بيخلّيه يطلّع أداء وحش جدًا. طيب، يعني بالنسبة لك أنت دلوقتي، بما إن يعني في تنوّع كبير وفي برضه ناس بتحاول تغيّر مجالها، وده طبعًا بيطلّع نتايج وحشة ففي ظِل الت يعني التنوّع ده، أنت لمّا بتحاول تكتشف حاجة جديدة أو تدوّر على نوع جديد من الأعمال الفنية أنت عايز تشوفه أو تسمعه دلوقتي، أنت بتحاول تعمل إيه عشان تلاقي نتيجة مناسبة لذوقك وفي نفس الوقت تكون قدرت تكتشف حاجة جديدة ما كنتش واخد بالك م منها قبل كده؟
حقيقي، حقيقي. والله أنا يعني زي ما بيقولوا كده القبول من عند ربنا، في الأول وفي الآخر. يعني أنا لمّا باجي أشوف فيديو كده، باسمع فيه أول 10، 15 ثانية.
آه. أوكي.
باشوف ب باشوف صانع المحتوى أو الشخص ده <tsk> طريقته طريقة إلقائُه عاملة إزاي. ما زي ما باقول لك، في واحد ممكن آه، في واحد ممكن من أول 5 ثواني تت تتقفل منُّه، وفعلًا ده بيحصل معايا. ممكن اشوف فيديو على الرغم إن تحس الفيديو جودته عالية جدًا، ومصروف عليه، بس ال اله الناس اللي جوّا الفيديو مش قد كده. آه، آه. كإنّك جبت مثلًا يعني كحاجة بالبلدي يعني، كإن واحد مثلًا جاب أمم، ماتور عربية يعني نضيفة أوي وحطّها مثلًا على العربية حدي يعني تحس إن الموضوع مش راكب آه، آه، تحس إن الموضوع مش راكب كده. فالحاجات اللي زي دي الصراحة ما باحبش اضيّع وقتي فيها. آه، آه صحيح، بالفعل. على الجانب الآخر برضه، على الجانب الآخر برضه هاكمّل معاك، إن ممكن يكون م أ يعني إنتاج بسعر رخيص جدًا ويعني ال الشغل بدائي والحاجات يعني يعني زي ما بيقولوا كده آه آه إخراج مش مكمّل ربع جنيه، وتلاقي الصراحة الفيديو ينتشر ويعمل ضجّة كبيرة جدًا، ويحقق قبول عالي جدًا عند الناس. فهو فكرة القبول نفسها والشخص نفسه عنده الع عنده ال ال ال ال المهارة دي وآه، والطريقة دي والّا لأ، إن هو يعرف يوصل لقلب اللي قدّامه.
أ استري استريحت له والّا لأ؟ إمم. آه، الإنتاج حلو بس الجودة اللي جوّا وحشة. إمم. عربية تعبانة. آه، فأنت بتحس إن في حاجة غلط. أوكي، طيب إمم. كاميرا، تليفون. آه. إمم. المهارات والأسلوب.

يعني مع تَوَغُّل الSocial Media في حياة أغلب الناس المُعاصَرة، ده أثَّر على حاجات كتير، وكان منها الأذواق الفنية، هل أنت حسّيت إن الSocial Media أثَّرَت على ال ذوقك الفني، أو حتّى الطريقة اللي أنت بتدَوَّر فيها على الأعمال الفنية؟
أيوه آه، يعني الصراحة ما أنكَرش إن الSocial Media أثَّرَت فيّا بشكل كبير جدًا على الجانب الشخصي، آآ لإن الأول يعني كنت كان في فنانين كده بارزين على الساحة كنت باحب أسمعهُم، سواء كان مغنيين أو ممثّلين، دلوقتي بقى آه، آه، آه، دلوقتي بقِت على الSocial Media زي التيك توك واليوتيوب والمواقع ال اللي هي بيكون فيها الحاجات السريعة اللي بتطلَع Trend على طول ديّة، بقى في م آه، آه، آه، بقى بقى في بقى في بالفعل صانعين مُحتَوى، ويعني يعتبَر جُم من العدم، يعني مش ل لا هُم مث آه، آه، لا هُم مثلًا يعني في ال في الوسَط الفني أو الكلام ده، ده بالعكس ده هو ممكن يكون 1 مثلًا نَزَّل فيديو، بالصُدفة تمامًا على موهبة لُه، أو نَزَّل فيديو وهو بيغَنّي، الناس أع أُعجبت بال بالأداء بتاعُه، الفيديو بتاعُه انتشر
آه. الناس المشهورة. آه الReels والحاجات دي. جُداد يعني. آه. واتشهر يعني بناءًا على كده، و وبدأت أنت حتّى يمكن من الناس اللي بيعرفوا الشخص ده؟
صحيح آه، آه، يعني الصراحة في ناس جدًا، كتير جدًا، جدًا، يعني موهوبين على الSocial Media وبيكون ليهُم أعمال، أنا من وجهة نظري شايف إن هُم، ساعات بيبقوا أحسن كمان من الناس الفنانين المشهورين اللي موجودين على الساحة، آه، آه، حقيقي ساعات.
أحسن من الناس القديمة؟ أوكي، واضح إن أنت يمكن ليك رأي خاص شويتين في الحتّة دي، وأنت شايف إن الSocial Media إدَّتَك فرصة تكتشف ناس، يعني ما كانش هيكون ليك الفرصة أصلًا إن أنت تسمعهُم في غيابها، يعني هي كانت منصّة بتعَرَّفَك على ناس جديدة.
الحقيقة آه، الحقيقة آه، وده شيء أنا باتِّفق معاه تمامًا، آآ لأني أنا شايف برضه من وجهة نظري إن، يعني المفروض يكون في فُرصة برضه لل للناس الجديدة، طبعًا في الوسَط الفني وال والفن والكَلام دوّة، أنا شايف إن الموضوع مُحتَكَر على ناس معيّنة، سواء كانت أعمال فنية، أو أعمال ليها علاقة بال بالغُنا أو الكلام دوّة.
إمم.